Iya, lebih ke sisi yang, e positifnya sih Kak, karena, eee eee, aku yakin, eee, beliau juga sangat profesional terhadap, eee, apa namanya, eee, vendor atau tim IT yang, eee, di bawahnya, gitu.
Mhm mhm mhm. Oh, sepertinya, memang kalau seseorang sudah bekerja mungkin lebih dari 1 dekade pasti lebih tahu lah, yang mana yang cocok dijadikan panutan atau tempat menimba pengalaman ya, bukan menimba ilmu loh kala meningga menimba pengalaman, ya. Yah, makasih banget, kamu udah berbagi pandangan, bagaimana sih supaya bisa kita cari mentor yang cocok untuk karir kita. Makasih ya, mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi ya.
Mhm, benar. Oke, sama-sam

Mhm, betul betul. Memang ada beberapa sih di luar dari beliau ya, eee, tetapi karena aku melihat beliau itu di, eee, area IT, jadi aku tertarik dan merasa cocok dengan beliau. Sehingga banyak koneksi atau banyak, eee, apa namanya, hal yang, eee, nyambung gitu ya, eee, betul. Seperti itu sih, Kak.
Mmm. Mhm mhm, mmm. Iya, ya ya ya. Nyambung nyambung ya, mmm. Mmm, ya ya ya, terus setelah kamu kemukakan gitu sama dia, apalagi, ya kan, dari penjelasan kamu dia sudah ada, <tsk> ya, apa ya? Posisi lah, bertaring lah kalau bahasanya kan, di perusahaan kamu yang udah lebih dari satu dekade kamu di situ kan. Udah, apa ya, punya taji lah ibaratnya di situ kan. Nah, se eee, kalaupun kamu diam eee, diambil dan diiyakan menjadi apa ya, eee, se enggak dibilang murid ya, tapi mungkin lebih ke, apa sih, didikan yah mungkin yah lebih ke situ, b kalau murid sih emang ini sekolahan. <chuckles> Ini didikan lah. Otomatis orang bakal melihat kamu
Betul. <chuckles> Mhm, mentee.